Ой, вот в этой ситуации, на самом деле, я бы как раз и посоветовала обратиться в соцзащиту. <laughs> Вот в этой ситуации, я бы посоветовала обратиться, потому что, как минимум, а, выход из этой ситуации всё равно так или иначе зайдё займёт время. А если ты уже обратишься, то там хотя бы начнут что-то делать. И, то есть, да, это будет не мом не в моменте, да, не одномоментно, не 1 днём, но при этом ты как будто бы уже начнёшь процесс, и морально всё равно себя будешь легче ощущать. Потому что, знаешь, появится скорее всего, ощущение того, что вот, мол, я там на финишной прямой, и скоро там уже закончится это всё, да. И, а, вот, то есть, тут, э, наверное, всё-таки нужно именно обратиться в специальные вот эти вот, э, се как не сервисы, а как они называются, <chuckles> м, социнституты, организации.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Да. Ну, есть некоммерческие организации, то есть негосударственные, а вот эти НКО, типа там шелтеры всякие и так далее. Ты что-то такое имеешь в виду?
Мгм. Да да да да. Да да да да да да да. Да-да-да. Вот, а, всякие организации, где вот могут помочь именно в таких, а, ситуациях, да. И, э, ну, дальше, я думаю, там разберутся именно вот эти люди. То есть, это, по сути, тот же самый аутсорс, да, просто при этом ты хотя бы, м, базовые какие-то вещи сама делаешь. То есть, ты идёшь там, подаёшь какую-то заявку, рассказываешь ситуацию там, не знаю, э. Ну, по итогу, всё это тоже аутсорс, по сути, но они тебе помогают за это. Ну, как бы в итоге.
Мгм. Мгм. Да. Ну да. И, может быть, тут уже и не финансовые твои ресурсы задействованы, потому что их нет, а просто волевые. То есть нужно собрать волю и обратиться за помощью, попросить о ней.
Мгм. Да. Да, и моральный. Да. Да-да Да. И нужно переступить через себя, это же всё-таки может быть страшно, если в такой ситуации оказаться.
Мгм. Конечно, особенно если ты не привык по-другому.
Мгм.
Спасибо тебе большое за эту беседу. Было очень интересно послушать твой опыт, твои мысли на эту тему.
Та, не за что мне тоже было очень интересно. Люблю вообще разговаривать на такую, на такие глубокие психологические темы.
Мгм.

Мгм. Просто, м, когда ты сказала, что нужно с детства учиться, у меня возникла мысль, что как будто с детства нужно вот бросать ребёнка 1, чтобы он сам себя учился поддерживать, а он же просто ещё не видел примера, у него нет, собственно говоря, базы какой-то. Как вообще, что такое поддержка? У него нет понимания этого.
Мгм. Да, да, вот в этом я и почему и сказала: "Парадокс"- потому что по итогу-то сам он не научится, потому что вот, а, возвращаясь к теме вот детей, которых родители не поддерживали, они, скорее всего-то, может быть, и тоже обладали такой же философией, что ребёнок, и вообще человек, должен рассчитывать на себя, но при этом выбрали неправильный метод, как ребёнок этому научится-то в итоге. То есть они как раз-таки и сделали то, что вот ты говоришь: они просто бросили его на произвол судьбы. И знаешь, как в детстве там, во в бассейн бросают: "На, плыви, учись плавать"- во, что-то вроде такого. Но
Мгм. Мгм. М-да. Мгм. Ну, кто не утонул, тот научился, собственно говоря. И ошибка выжившего, пожалуйста.
Э, да, да, да. Вот да, то есть это аналогичная ситуация, но она здесь не работает просто. Здесь работает наоборот, мне кажется. А, а нам здесь, э, в этой ситуации нужно именно, как ты правильно говоришь, показывать ребёнку пример. Это уже, на самом деле, на плечах родителей лежит. Если они хотят, чтобы ребёнок, э, в будущем смог самостоятельно решать свои проблемы, справляться с трудностями без помощи других людей. Потому что всё-таки помощь других людей- это, знаешь, что-то, от чего человек может быть зависим тоже. А этого нельзя допустить, потому что это может быть просто опасно <chuckles> в какой-то момент. И поэтому здесь важно тоже родителям, мне кажется, вносить свою лепту в этом плане и понимать, что вот то, что они вкладывают, потоге потом в итоге отразится, а, в ребёнке, собственно, в характере, жизни. <chuckles>
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Слушай, вот ты сказала, что это может быть опасно, а, зависеть от помощи именно других людей. А почему? Если это разные люди. Не 1 какой-то вот, ну, абьюзер, да, с которым ты живешь, а вот, а допустим, м, где-то ты пользуешься, может быть, вот соцзащитой, какой-то помощью, где-то у подруг совета попросила, где-то у кого-то. Никто из них не имеет над тобой власти вот в одиночку, но ты получаешь помощь. Почему нет?
М.